<laughs> Oui bah voilà, c'est ce que je disais. Bah voilà, si tu es pas sensible au Disney, heu, tu es sensible à rien. <laughs> Non mais attends, mais quand Simba il va voir son père.
Mais, heu, mais le reste, oui, de <laughs> Oui, non, j'avoue, c'était triste, ouais. <laughs> Et si, heu, je crois que j'avais pleuré pour Bambi aussi.
<chuckles> Ouais c'est c <laughs> Ah quand même, d'accord. <laughs> Tu as un cœur, heu, sous cette carapace. <chuckles> D'accord. <laughs> Bon bah tant mieux. <laughs> Bon, donc du coup, pour résumer, heu, <laughs> heu, qu'est-ce qui contribue le plus à susciter l'empathie pour un personnage? Ça va être la musique. Ça va être l
<laughs> Oui! <laughs> Si, si, il est bien là. <laughs> <chuckles> <chuckles> Ouais, heu, bah, les situations, heu, éq auxquelles on peut s'identifier facilement, heu, je pense le jeu d'acteur aussi.
Voilà. Ah bah oui, c'est hyper important ça.
Parce que, ouais, si l'acteur joue mal, forcément ça va être plus compliqué, mais en général, ouais.
Et ça va être l'histoire de la personne aussi en fait, son histoire personnelle, tu vois? Pas la personne qu'elle est devenue, mais la personne, heu <laughs> pourquoi elle est devenue comme ça?
Ouais, c'est ça. Mmh mh. Ouais, en fait, oui, c'est ça, hem, la la la pa l fi la la, heu, la personnalité de de, mmh, bah de du rôle principal ou en tout cas un des rôles principaux.
Ouais. C'est ça. Parce qu'ils nous montrent toujours que même s'il y a il y a le méchant, bah, parfois ils ont un peu de parfois un peu d'empathie. Quoique non, dans You, il a pas d'empathie, hein.
Ouais, ouais, bah, c'est ça. Non, il a 0 empathie dans lui. <laughs>
Il a 0 emp. <laughs> Ah oui, non, <laughs> il y a pas une seconde où il regrette, quoi. Enfin, c'est, heu, ouais, c'est quand même assez dingue. <laughs> Et nous, on regarde ça, quoi. C'est <laughs>
Ah bah non, non, c'est clairement, heu, un sociopathe, hein. Mais en fait, en plus, j'avais vu une interview de de lui justement, qui parlait de You et il disait que c'était que c'était aberrant de faire, heu, de développer justement cette empathie pour un tueur en série. Il disait, heu, heu, c'est pas ouais, il l'a dit lui-même. Il dit: «Moi, je trouve ça dingue que des gens ont ont de l'empathie pour, heu, mon mon personnage, parce que beh, ce qu'il fait, c'est quand même, heu, antipathique, hein.» <chuckles> Ça va quand même à l'encon
Ouais. Ouais. Ouais. Ah ouais, lui-même il l'a dit? <laughs> Ouais. Oui. <chuckles> Bah oui, antipath c'est pas très, très sympa, hein. <laughs> Je vois, c'est antipathique. <laughs> C'est immoral. <laughs> C'est méchant. <laughs> Ouais, c'est ça. <laughs> C'est ça.
Bah ouais. <laughs> <laughs> C'est méchant! <laughs> <laughs>

Et toi, c'est quoi qui résonne chez toi?
<chuckles> Heu, ouais, pareil, les séparations, heu, le fait de, mmh, de devoir recommencer une une nouvelle vie, heu, ouais, que ce soit, heu, enfin, que ce soit, ouais, si tu viens de vivre une séparation, même si, heu, enfin, en fait ouais.
<laughs> Dans les films? Ouais. Une nouvelle vie? Ouais. Par exemple, Bridget Jones?
Par exemple, ouais.
Voilà, ouais. Mais ça, c'est c'est bien tourné, tu vois? En fait, on a de l'empathie mais positive parce que c'est rigolo, je trouve.
Ouais, c'est ça. Mmh mh.
Tu vois? Parce qu'on la voit, heu, chanter du Céline et tout. C'est quand même sympa.
Ouais. Non, mais c'est vrai, je réfléchis à d'autres choses qui procurent, heu, chez moi de l'empathie.
Dans un autre film, heu? <laughs> Je crois que tu es pas quelqu'un d'empathique! C'est ça? <laughs> On dirait pas trop! <laughs> Je réfléchis, oui! Je réfléchis à: «Qu'est ce qui me fait de la peine? Bah, honnêtement, je» <laughs> «Pas grand chose!» <laughs> Non, mais il y a bien des scènes en particulier, non?
<laughs> Mais si, si, je te <laughs> non, en vrai, tout tout <laughs> sociopathe! <laughs> Non, non mais dans la plupart des séries. <laughs> Non, je voulais dire, en plus en plus de ce qu'on a cité, heu, je sais pas, <chuckles> c'est bah, heu, en général, la perte de la perte de quelqu'un de cher, tu vois? Ça!
<chuckles> Ouais, c'est ça. C'est moi qui les ai cités, hein, c'est pas toi. <laughs> Ah oui, quand même, d'accord. <laughs> Tu as une petite larmichette, genre, est-ce que dans le Roi Lion, <chuckles> non, tu as pas tu as pas pleur est-ce que tu as pleuré dans le Roi Lion? <chuckles> C'est un vrai test! <chuckles>
<laughs> Pour combien? <laughs> <laughs> <laughs> Pleurniche. <laughs> <laughs> Je me souviens plus, parce que je l'ai non, je te jure, je l'ai vu, heu, il y a il je sais pas. Après moi, je suis pas, après moi, je suis pas sensible aux Disney, hein.
C'est une blague? <laughs> Attends, les